Also ich sehe bin da nicht sehr positiv. Also, äh, äh, Urlaub ist 'n großes Thema. Also jetzt, äh, über die Feiertage, Weihnachten und so weiter, auf jeden Fall. Also 24., 25., 26. wird nicht gearbeitet, äh, aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie dass ich da irgendwen kenne, der 24 Tage Urlaub im Jahr nimmt oder mehr. Äh, die meisten das ist auch irgendwie mein Problem, dass die meisten, äh, das gar nicht als Problem sehen. Also, äh, viele äh, genau, viele finden das einfach geil, den ganzen Tag zu arbeiten und, äh
Ja, ja, ja. Die Atmosphäre ist 'ne andere.
haben irgendwie auch kein Leben außerhalb, äh, und wollen sehen das als große Chance natürlich, was ich ja auch ursprünglich getan habe, äh, dass, äh, das halt 'n Sprungbrett ist. Man lernt viel, das definitiv, aber es gibt ja auch viele dumme Arbeiten einfach. Also, äh, vieles, was, äh
Ja.
man macht irgendwie 3 Tage und dann, äh, nach dem 3. Tag erfährt man: „Okay, wir machen sie doch anders, das war alles umsonst, äh, und, äh, fangen wieder von vorne an.“ Deswegen, äh, ja, sehe ich jetzt mittlerweile, bin ich neidisch auf meine Freunde, die halt in so 'nem großen, äh, etablierten Unternehmen arbeiten und, äh, keine Ahnung, mit, äh, irgendwelchen Tarifverträgen, 7 1/2 Stunden am Tag, 30 Urlaubstage, Weihnachtsgeld und so weiter. Genau.
<laughs> Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Es ist geregelter, aber dafür langweiliger, ne?
Langweilig, ja, wahrscheinlich schon und halt auch schwierig reinzukommen. Ja.
Aber Langeweile ist manchmal ja auch wunderbar. Langweile ist ja manchmal auch richtig schön, weil man sich drauf verlassen kann, keine Überraschungen.
Genau, keine Überraschung vor allen Dingen auch, äh, ein einfach 'ne Struktur. Also, man geht morgens hin, hat dann 'ne 1/2 Stunde vielleicht oder 'ne Stunde sogar Mittagszeit und, äh, e e es wird halt immer drauf geachtet also ja, äh, es wird halt einfach drauf geachtet, dass man sich nicht überarbeitet. Und, äh aber ja.
Ja, ja, genau, genau, genau. W Wie? Ja. Genau, genau. Das, a weil da den Ton, den setzt ja fast ausschließlich der Vorgesetzte. Also es ist relativ schwierig aus 'ner Gruppe heraus, ähm
Das ist wahr.